Ho capito, ho capito cosa intendi. Quindi praticamente pronunciare quelle parole è il momento in cui effettivamente esterni e non hai più scampo, no, e quindi devi, per forza, ecco, fare i conti con quello che hai combinato. Ho capito, ho capito. Ehm, però immagino che comunque, col passare del tempo, in qualche modo sarà qualcosa su cui hai lavorato un po' di più. Cioè se fai il confronto magari tra la te di adesso e qualche anno fa, dici che noti dei progressi o dici no, in realtà uguale?
Esatto, <chuckles> eh sì. <clears throat> Allora probabilmente dei progressi ci sono stati, ma sempre con le persone alle quali con le quali non ho un gran rapporto. Cioè ho chiedo s le fa mhmm, faccio delle scuse di circostanza perché, ehm, con le persone con le quali ho un buon rapporto, marito, amici e cose così, cerco di fermarmi prima della litigata, quindi prima del dover chiedere scusa.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Ah okay, okay, va bene, ho capito. Insomma cerchiamo di non di non rischiarla, mi sembra di capire. Okay, beh ha ha senso, mi mi sembra lecito. Ma ribaltiamo un attimo la cosa. Allora, mhmm, il rapporto che hai con le scuse nei tuoi confronti, cioè, questo significa che tu tendi a essere un po' meno severa quando qualcuno si comporta male con te, proprio perché capisci questa difficoltà a chiedere scusa?
Esatto. Sì. Sì. Sì, diciamo che se una persona mi fa un torto, mi risponde male o qualsiasi atteggiamento che poi dovrebbe, uhm, denotare delle scuse, tendenzialmente io, ehm, in un pr in prima battuta magari mi arrabbio, ci rimango male, urlo, sbraito, però, ehm, con il passare anche dei minuti, perché sono una persona che si accende molto in fretta, ehm, capisce di aver avuto una reazione esagerata e quindi, cioè, non mi aspetto le scuse, cioè, poi se se arri
Ah, okay. Mh-mh. Mh, sì. Mh-mh. Eh sì. Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah, non ti aspetti le scuse perché dici che o alla fine hai torto anche tu? Mh, okay.
Sì, esatto. E quindi cioè a meno che tu non venga ad insultarmi, a dirmene di tutti i colori, per le quali allora lì pretendo le scuse, tendenzialmente sai, sono una di quelle persone che ci può stare il disguido, io faccio già fatica a chiedere scusa io, quindi capisco che tu potresti avere lo stesso mio problema, pertanto cioè amici come prima. Se rischia per te la chiacchiera, uhm, chiacchieriamo e non portiamo oltre il problema.
Mh-mh. Sì. Okay. Eh beh certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay, okay, ho capito. Mh, sì, sì, certo, certo. E nelle situazioni in cui ti sei trovata a chiedere scusa dato che è qualcosa con cui fai così tanta fatica, immagino che questa fatica f a volte si possa riflettere anche nel chiedere scusa, ma nel modo sbagliato. Sai, a volte quando ci si scusa, implicitamente, ci si giustifica in qualche modo e l'altra parte non accoglie bene questa cosa, no. Uhm, si sei t ritrovata in situazioni di questo tipo per caso?
Sì. Mh-mh.